Có chứ, tại vì tụi mình hay là lập một cái danh sách, lập một kế hoạch là mình phải mang cái gì, để tránh là mang những cái không cần thiết và có thể là thải ra tại chỗ á. Nên là thí dụ như là về cắm trại đi, cắm trại chắc chắn là phải có liều trại rồi, có đinh, có vít để mình tụi mình tự làm để cắm. Và thứ hai là về đồ ăn, đặc biệt là về đồ ăn, tại vì đồ ăn theo là phải xử lý rác đồ ăn nữa, <laughs> nên là đem đồ ăn đeo đủ thôi, chứ không đem nhiều. Tại vì trong trường hợp mà xử lý không hết á, thì có thể là nó bị hư, ôi thiu, mắc công mang về hoặc là thải nơi đó nữa. Rồi thứ ba là về nhựa, đề dụng cụ, thí dụ như là chén đũa đi. Chén đũa thì, ờ, sẽ ưu tiên đem chén đũa ở nhà, mạnh ai nấy đem, thí dụ là đem chén, đem đũa của mình, ờ, theo thì mình sẽ tự mang về, thì tránh mua nhiều thứ không cần thiết.
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. <chuckles> Ừm. <laughs> Ờ, theo như bạn nói là như thế là bạn rất là hay đi với cả bạn bè, với cả là gia đình, đúng không?
Đúng rồi. Ừm.
Thế không biết là có khi nào mà bạn, kiểu, đi một mình không?
Có chứ, thí dụ như mà bạn bè của mình mà sắp xếp thời gian không được với mình đi, và trong cái khoảng thời gian đó là mình cần gấp một cái buổi điều trị tâm lý giống như là đối với <laughs> là bằng cách là đi một mình ra bãi biển hoặc là đi cắm trại ở một mình, thì mình sẽ s cố gắng sắp xếp mình đi một mình. Thì mình cũng sẽ chuẩn bị, à, trong cái giới hạn là dành riêng cho mình thôi, để để hạn chế rác.
Ừm. <laughs> Ưm. Ờ ha, thế như thế thì có vất vả hơn là khi đi với mọi người không?